ถ้าเป็นระบบ ความ ใน การที่จะเตือนความจำเนาะ ก็ดั่งชื่อเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเตือนจริง ๆ โดยที่เรา เราไม่อยากจะใช้ความคิดของเราเนาะ เราก็อาจจะตั้งเวลากินของเราเลยครับ แบบตั้งในนาฬิกาปลุกที่มีในโทรศัพท์นั่นแหละว่าเราจะทาน เอ่อ ปกติคุณจะเข้านอนช่วงเวลาไหนล่ะครับ?
เออ เออ อ๋อ น่าจะเที่ยงคืนเนี่ย อะค่ะบ่อยสุด <chuckles>
เออ ก็อาจจะตั้งเป็นสัก ก่อนหน้านั้นเป็นแบบสัก 23:30 หรือห้า 5 ทุ่ม อย่างเงี้ยครับ ว่า เอ่อ แจ้งเตือนว่าถึงเวลาทานยาแล้วนะ ในช่วงแรกก็อาจจะมีการตั้ง แล้วเราก็จะ เอ่อ รู้ตัวแล้วว่าเราต้อง ต้องไป ลุกไปกินยาแล้ว กินวิตามิน กินอาหารเสริมของคุณนั่นแหละครับ เออ
อา อือฮึ ค่ะ ๆ อะฮะ เออ ใช่เนาะ ก็ตั้งนาฬิกาไว้ แล้วเวลาไถมือถือ มันก็จะได้แบบ เนาะ เราก็จะได้จำได้ แล้วก็ เอ่อ ทานยา อือฮึ ถ้าสมมุติว่าเราลืม เราลืมทานยาเมื่อวาน เราทาน 2 เม็ดวันนี้เลย ได้ไหมคะ? <laughs> แบบนี้ได้ไหมอะ?
อืม ใช่เลยครับ อืม <chuckles> โอ้โฮ ถ้า ตาม ตาม ตาม โภชนาการ หรือว่าตาม หลัก ของแบบสุขภาพจริง ๆ เนาะ ผมว่าก็ไม่ ไม่ ไม่แนะนำนะครับผม แต่ว่าฟังดูแล้วน่ะ เอ๊ะ อันเนี้ยครับอยากจะย้อน ย้อนกลับไปถามนิดหนึ่งครับว่า ว่าความตั้งใจของคุณน่ะครับในตอนแรกที่ว่าคุณอยากจะทานวิตามินเหล่าเนี้ยครับ เพราะว่า เพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าสุขภาพ หรือว่าหมอสั่ง หรือว่าเพราะอยากจะบำรุงร่างกายของตัว คุณเองให้ดีขึ้นล่ะครับ
<laughs> เออ <laughs> <laughs> ไม่ได้เนาะ เดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันเกินขนาด เออ ๆ ได้ เออ เออ